今はね、ええと、にじゅうにんじゅ弱ぐらいかな。でも超える時もあるから、まあ、日によってあれだけど、実際にとそのクラスにい登録してるというかね、生徒は、多分20人強ぐらいかなと思います。うん。
うん。 あ、そんなにいらっしゃるんですね。うん。 ええええ。 あ、うわ、そこそこの人数いらっしゃるんですね。うん。
そうなんですよ。で、あの、そのクラスっていうのがね、こう、なんだろう、英語を母国語としない人のための、クラスなので。まあ、全員先生だけがネイティブみたいな感じで。で、いいろんなね、国の人がいるんですよね。で、私なんかはね、もうずっと日本で生まれ育ってきた感覚だと、あんまり、自己主張するっていう、こう、なんて空気がなかったってゆんですかね。なんかそんなんで、余計に控えめになっちゃうんですけど。こう、そうじゃない国の方、ま、いいとか悪いとかは別ですけどね、自己主張が、こう、割としっかりしてるような方がいると、余計になんかもう、いいや、ってなんか、ね、なっちゃって。え
うーん。うん。 ええ。 あ、はい、うんうん。 うん。 ああ、なるほど。うん。 あ、う、うーん。 ええ、うん。 うんうん。 うん。ん、ん。 うん。 たまには。 ええええええ。 うん。 そう、そう。圧倒されますよね。なんかこう、たかだか文化の違いとはいえ、なんかこうね、うん、余計にこう自分が出てないっていう、うん、気になる。うわうん、むつかしいですよね、うん。
うーん。 そうなんですよね。 うん。 なんか、ね。勇気を持ってね、こうゆってみたりすると、わ私がこうゆってる途中に、話してきたり、あ、私も、こうでこうでこうで、みたいな。なんか、いやいやいや、私、話してたんだけどみたいな。あの、ところがね、これはほんもしかしたらほんとに、オンライン特有かもしれないんですが、こう、結局だってそうやって、ななんて会話を、というかね、取られもうすごいネガティブなこう発想になると、取られちゃったみたいになると、もうほんとにねあ、で、私が言いたかったことは、みたいなことにも、続けられないんですよね。もうなんか、もういいです、みたいに、なんかなっちゃって。で、結局なんか、自分のこう、意見をね、言えないまま、こほ授業というか、そのトピックが終わる、みたいな流れなんですよね。うーん。
うん。 うんうん、 うん。 ああ、あ、ああ。 うわ、そうですかね。 う、うん。 て。 うん。 あ、そう。そうですよね、うん。 あ、うん、うん。はい。 ああ、ね。うんうん。ああ、うん。 うん。 うん。 うーん、あの、どうでしょう。そういったクラスって、こう、例えば、こう、先生が人を当てたりします？それとも、なんか、こう、質問に対して、ささっとこう挙手して、ささっとマイクをオンにした人が、話すという感じですか？
うん。